Mhm, also meine 1. Lieblingsband war Queen.
Mhm.
Ähm, wie gesagt, Springsteen 'nen Tick später erst entdeckt, aber ich bin
Okay.
dann, äh, musikalisch sozialisiert worden, wenn man im Radio beispielsweise die Hitparade und so weiter gehört hat, genau zur neuen Deutschen Welle, und die hat mir gar nichts gegeben, also mit der konnte ich irgendwie nix anfangen und dann habe ich dann, ähm, sonntags noch EFN gehört, also, ähm, das amerikanische Soldatenradio. Das konnte man er ähm, k k konnte man empfangen bei mir, und dann gab's so American Top Fourty am Sonntag, zwischen 14:00 und 18:00, und da habe ich ganz viel amerikanische Musik gehört, auf Mittelwelle und wurde damit äh, dadurch, ähm, stark beeinflusst, und die neue Deutsche Welle, die alle bei mir in der Klasse gehört haben, die hat mich immer kalt gelassen. Also ich war da, damals schon so 'n bisschen der Außenseiter, äh
Mhm. Mhm. S ja. Mhm. Mhm. Das ja. Mhm. Ja, wenn ich kurz reingrätschen darf: Was was war jetzt noch mal, äh, n neue Deutsche Welle, äh, Klassik oder? Ach, ach, Nena, ach jetzt, okay.
Ja. Das war so Nena und so weiter. Nena, Markus K, so deutsche n ähm, deutsche Texte. Okay. Ja, also Trio, Da Da Da, also so 'n so 'n so 'n bisschen gaga.
Och, das sagt mir gar nichts, aber Nena sagt mir was. Ah, okay. Nein, aber we vergleichbar mit heute? Ähm, was was ähm, ist das so so Ballermann-Musik oder wie? Äh, ich weiß es nicht.
Ah, das gibt's eigentlich heute gar nicht mehr. Hm, ne, eigentlich nicht, das war so 'ne eigene deutsche Musikrichtung, auf deutsche also mit deutscher Sprache hinterlegt, sehr jung, ähm, die die musikalische Qualität stand definitiv nicht im Vordergrund, aber es war mehr ähm, mehr gute Laune, manchmal auch Gagamusik, also so ohne Sinn, experimentelle Musik manchmal, ähm, manchmal auch so schlagermäßig, so Skandal im Sperrbezirk, ähm, das kennt man vielleicht noch.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Ach, Schlager halt, oder? Kann man das in die Rubrik setzen?
Ja, heute vielleicht v vielleicht so auch 'n bisschen Schlager, ja, 'n bisschen Punk war da noch mit drin, aber es war hauptsächlich deutsch. Es waren deutsche Interpreten, ähm, dann kam auch so Formel Eins hoch, also diese f so 'ne f Musiksendung und damals mit 13, 14 sind alle drauf abgefahre. Außer der eine, der Freitag, Samstags Springsteen bei den bei den Fußballern gehört hat. <laughs>
Ah. Okay. Ja. Deutsche Texte. Mhm. Okay.